Okay, ehm, come impari a dire di no, mhmm, senza aver sensi di colpa?
Allora, ehm, diciamo che, è un argomento che mi tocca particolarmente perché, ne stavo parlando ieri con il mio psicologo e, uhm, sicuramente è molto, molto difficile poi dipende anche dal carattere che hai ecco, se sei una persona un po' più decisa o una persona che cerca, sì, un po' più di accontentare gli altri; però io credo che non ci sia un modo specifico per imparare a dire di no, ma penso che tu debba semplicemente adattarti a com'è il tuo carattere. Cioè, mhmm
Uh! Sì sì, sicura Sì. Quindi dipende anche dalla personalità.
Esatto, secondo me sì, oppure magari dai problemi che hai avuto in passato, secondo me una persona che magari avuto problemi di, ehm, approvazione, ehm, che può essere stato sia, mhmm, dalla famiglia o comunque dagli amici, poi ha più difficoltà a dire di no, perché deve colmare un po', no, quell'approvazione che non avuto, ehm sì, quindi
Eh, sì. Sì sì. Ma mhmm, il tuo caso invece quale sarebbe? Nel senso qual qual è quando è stata l'ultima volta che hai detto di no? Se in questo caso hai sentito sensi di colpa oppure se stai cercando piano piano di superare questa difficoltà insomma.
Allora io, ehm, sto cercando di superarlo ultimamente, devo dire che sta andando anche abbastanza bene, però, mhmm, per quanto io non ricordi l'ultima volta che ho detto no, e magari, mhmm, non lo so, ho provato estremi sensi di colpa, uhm, in linea generale mi ricordo che, uhm, spesso magari avevo difficoltà a dire di no a delle mie amiche, magari banalmente mi chiedevano di uscire, io non ero in uno stato d'animo esattamente positivo, dicevo di no e poi mi sentivo in colpa, perché pensavo magari a loro faceva piacere la mia compagnia, e invece io sono più a mio agio a starmene da sola a casa. Quando invece non non realizzavo che semplicemente ho bisogno di spazio per me, ecco.
Mh. Sì, sì, s Sì. Ah, ok, ok,.